คนละแนวเลยค่ะ เราชอบยุค 80-90 มากกว่า แล้วก็
อืม อ๋อ เหรอคะ?
ใช่ ใช่ค่ะ มัน มันลื่นหูกว่า แล้วก็เบา เบาหูด้วย ใช่ อืม <chuckles> แปลกใจไหมคะ? <chuckles>
อืม อา อืม เออ เห็นด้วยเลยค่ะ เพราะว่า เออ ใช่ เพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยถ้าเราให้มานั่งคุยกับเด็กสมัยใหม่อะ เราอาจจะไม่รู้จักเนาะว่าเขาชอบเพลงอะไร อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่า เออ เราดีใจที่แบบว่ายังมีคนที่ คือเป็นเด็กรุ่นใหม่ แต่ว่ายังชอบเพลงเก่า ๆ เหมือนกัน งั้นถามได้ไหมคะว่า อะไรคือเสน่ห์ของเพลงเก่าที่ทำให้คุณชอบคะ?
ค่ะ อือ ๆ ๆ ค่ะ อืม ๆ อืม ค่ะ อืม ๆ ค่ะ อืม ดนตรีที่ไม่หนักเกินไป เนื้อร้องที่สวย สละสลวยอะค่ะ แล้วก็คนร้องเขาร้องเสียงธรรมชาติของเขาจริง ๆ อะค่ะ อืม ใช่
ค่ะ อืม อา โอ้ อ อันนี้เราเห็นด้วยเลย เพราะว่าเพลงสมัยใหม่เนี่ยส่วนใหญ่เราจะได้ยินที่เขาใช้อะไรนะ Autotune กัน อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ? อืม
ค่ะ อืม ๆ อืม ใช่ ๆ ใช่ค่ะ คือมันทำให้เรา คือหนูฟังไม่ออกจริง ๆ ว่าเขาร้องจริง ๆ หรือว่าหุ่นยนต์ร้อง อย่างเงี้ยค่ะ เออ ใช่ ค่ะ อืม
เออ อ๋อ ค่ะ อืม เออ คือเหมือน อ่า ฟังเพลง 2 เพลงอะ มันเข้าใจได้นะว่า เออ มันเป็นแบบว่า เขาเรียกอะไรอะ เหมือน Trend แต่ว่าพอหลัง ๆ เนี่ย เหมือนพอมีคนหนึ่งทำ Autotune หลาย ๆ คนก็ออกมาเป็นแนวเดียวกันหมดเลยอะ แทบฟังไม่ออกเลยว่า เออ เขาร้องอะไร อะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ ค่ะ อืม ๆ อา ใช่ อืม ๆ ใช่ค่ะ ใช่ ๆ แล้วอย่างนี้ที่พี่บอกว่าพี่ชอบเพลงยุค 80-90 อะ พี่มีเพลงอยากจะแนะนำหนูสักเพลงหนึ่งไหมคะ?
อืม ค่ะ ค่ะ

โอ้ เดี๋ยวต้องถามก่อนว่า เราชอบเพลงแนว หมายถึงว่า ชอบฟังเพลง สบาย ๆ หรือว่าชอบเพลง แบบแนวแบบ แบบเร้าใจ ตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ย ชอบแนวไหนคะ?
อืม ค่ะ อืม ๆ อืม ๆ ค่ะ หนูอะชอบทั้ง 2 แนว คือเวลาสบาย ๆ หนูก็จะเอาไว้ฟังในยามที่ผ่อนคลาย แต่ว่าถ้าเป็นแนวแบบแดนซ์ ๆ เต้น ๆ หน่อย หนูก็เอาไว้ฟังเวลาเข้า เข้า เข้าผับบาร์อะค่ะ <chuckles>
อา <chuckles> เราว่าเดี๋ยวเนี้ยเพลง ก แต่ว่าเราว่าเพลงยุค 90 เพลง สองพัน น่ะ เดี๋ยวนี้ตามบาร์เขาก็ยังเปิดอยู่นะ เพราะมันเป็นเพลงที่คลาสสิกอะ อย่าง เรา เหมือนล่าสุด เออ ได้ดูอันนี้เปล่าคะ? คอนเสิร์ต เอ่อ Coachella
อือ ๆ ค่ะ ๆ ใช่ อืม ๆ ค่ะ ดูค่ะ ดูค่ะ อืม
เออ แล้วเราก็แปลกใจมากว่า เดี๋ยวเนี้ย Coachella ก็คือเขาไม่ได้แค่เอานักร้องรุ่นใหม่ ๆ มา แต่ยังเอานักร้องรุ่นเก่า ๆ ขึ้น ขึ้น ขึ้นเวทีด้วยอะ อย่างที่เราเห็นก็คือ เอิ่ม T-Pain ที่ โอ้โฮ เราไม่ได้ฟังเพลงของ T-Pain มานานมากแล้ว แล้วพอเห็นเขาแล้วเราเห็นเลยว่า เอ๊ย ทุกคนก็ยังรู้จักเพลงเขายังแบนแบบคลาสสิก อย่างแบบเพลง Low เอย อย่าง ฺBuy me a drink เอย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรือแม้แต่ Missy Elliott ซึ่งเขาหายไปนานมากแล้ว แต่ว่า การขึ้นเวทีของเขาเนี่ยก็ยังแบบว่า keep performance ได้ดีอะค่ะ
ค่ะ อืม ๆ อืม ๆ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ๆ อืม ๆ ค่ะ อืม ๆ อืม อืม อืม ๆ ค่ะ อืม อืม โอ้โฮ แสดงว่าพี่ก็ฟังลึกเหมือนกันนะคะเนี่ย อืม
อืม ใช่ เป็นคนชอบมากกว่าชอบแนว เราโตมากับเขาไง เออ ใช่ค่ะ เราโตมากับเขา เราโตมาตั้งแต่ยุคที่เขาเฟื่องฟู จนมันติดหู จนแบบทุกวันนี้ ถ้าได้ฟังมันก็จะแบบเหมือน เหมือนทำให้เรานึกถึงบรรยากาศเก่า ๆ ตอนสมัยที่เรายังเที่ยว ตอนที่เพลงเขายังดัง ๆ อย่างเงี้ยอะค่ะ
อ๋อ โอ เค ค่ะ อืม ๆ อืม ๆ ค่ะ อืม อืม

เออ ๆ ๆ ก็ ก็จริงอย่างที่พี่บอกมันต้องมาจาก คือสมัยก่อนมันโชคดีที่มันมาจากประสบการณ์ล้วน ๆ มันถึงแต่งเพลงอย่างได้ success อย่างเงี้ยค่ะ แต่พอเป็นสมัยใหม่มันต้องคิดเยอะ ก กลั่นกรองเยอะ <chuckles> ค่ะ อืม ค่ะ
อืม ค่ะ อา อืม ๆ อืม ค่ะ อืม ใช่เลย เนาะ เหมือน เราว่าสมัยเรา ยิ่งเวลาเราไปดูคอนเสิร์ต แล้วเราเห็นแบบว่า โอ้โฮ คนที่ไปดูคอนเสิร์ตเขาแบบว่าคอยตามอะนักร้องอะ ซึ่งเป็นคน ๆ เดียวที่ร้องเพลง แต่ว่าทุกคนแสดงอารมณ์เข้าใจในเพลง ๆ นั้นน่ะ เรารู้สึกว่า เออ มันแบบว่า เฮ้ย มัน มัน มันมีหลาย ๆ คนที่คิดเหมือนเรา หรือว่าคล้อยตามอินไปกับเรา มันทำให้บรรยากาศมันสนุกขึ้นด้วยนะคะ
อืม ๆ ค่ะ อืม ๆ ค่ะ อืม ๆ ๆ อืม ค่ะ ใช่ อืม ใช่ ๆ คือคนพวกนี้ต้องมี คือหนู ค เรียกว่าความสามารถแล้วกัน เพราะว่าทุกคนไม่สามารถทำแบบนี้ได้ ทุกคนต้องมีแบบพรสวรรค์นิดหนึ่ง พรแสวงไม่พอ แต่ต้องแบบมีพรสวรรค์จริง ๆ ที่มันเหมาะเป็นเขาคนนั้นคนเดียวเท่านั้น อะไรเงี้ยค่ะ อืม
อืม อา ใช่ อืม ค่ะ ใช่ อา เห็นด้วยเลยค่ะว่า เออ การทำเพลง ๆ หนึ่งเนี่ย ไม่ใช่แค่การแบบว่าสื่ออารมณ์เนาะ แต่มันต้องแสดงความสามารถว่าจะสื่อออกมายังไงให้แบบ touch ใจทุกคนได้ ให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายทุกเพศทุกวัยอะค่ะ
ค่ะ อืม อืม ๆ ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ อืม ๆ ๆ ใช่ ๆ ค่ะ วันนี้ก็ เออ รู้สึกสนุกมากที่ได้แบบมา recap เพลงยุค 80-90 กับพี่เนาะ เพราะว่าหนูก็ไม่คิดว่า วัยรุ่นอย่างหนูจะได้แบบมาแชร์แบบนี้ให้แบบคนรุ่นพี่ฟังเหมือนกันน่ะค่ะ เออ ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ
อืม ค่ะ ค่ะ ยินดีค่ะ ก็ขอบคุณมากเช่นกันที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันวันนี้นะคะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ อืม ค่ะ สวัสดี ค่ะ